Oke. Nah tapi nih, pernah gak sampe nimbulin konflik gitu, konflik yang bener-bener mungkin sampe marahan atau konflik besar atau apapun itu pernah gak tuh kayak gitu?
Mmm. Mmm. Kalau konflik sih paling lebih ke aku waktu itu pas lagi di Malaysia kan, karena kayak mama aku tuh selalu kayak, eee, apa, nanya aku tuh selalu laporan sih misalnya habis beli sepatulah, habis beli baju segala macem, beli parfum segala macem tuh dia selalu bilang gitu kan kayak, eee, apa namanya, eee, "Disimpenlah, dihemat-hemat duitnya buat nikah," kata dia kan segala macemlah itu Kak. Nah pada saat itu mungkin mood aku tuh lagi juga jelek kali ya, lagi gak yang bagus gitu kan untuk dikasih nasehat yang kayak gitu. Jadi kayak ya udah aku bilang kan, "Ya kenapa emangnya?" Aku bilang kayak gitu, "kan ini bukan pake duit Mama juga, duit aku sendiri gitu kan kalo masalah nikah kan itu hal yang lain lagi," aku bilang gitu kan, "bisa dipikirin nanti." aku bilang gitu kan. Ya karena pada saat itu masih idealis gitu loh Kak, karena kan ya aku pikirnya ini kan duit aku kerja nih ya, enggak ada salahnya dong aku me apa ya, memanfaatkannya membeli sesuatu yang mungkin aku tuh butuh gitu loh Kak, kayak sepatu, baju, ataupun parfum segala macem gitu kan, maksudnya kayak ya masa sih udah kerja bertahun-tahun, tapi aku gak adas ada sesuatu yang aku beli dari duit aku sendiri gitu kan, jadi pada saat itu tuh gitu iya, nah tapi mama aku tuh kayak ngelihatnya tuh foya-foya gitu loh Kak, boros, padahal aku tuh juga beli sesuatu tuh e enggak yang tiap hari, enggak yang tiap bulan, enggak yang tiap minggu gitu loh Kak, masih dalam batas wajar gitu loh aku tuh beli sesuatu, tapi kayak mamahku tuh ngeliatnya foya-foya gitu loh Kak.
Mmm, oke, heeh. Oh, Oke oke. Iya. Hmm. Oke. Iya iya iya. Mhm. Iya. Pasti, ya ya benar. Heeh. Iya, paling gak buat self reward gitulah ya? Waduh. <chuckles> Iya. Oh oke, paham banget tuh.
Jadi di situ tuh aku kayak seminggu seminggu aku gak negor mamaku.